Ehm, purtroppo ci ci impiego un po' anche magari mesi o anche forse, mhmm, forse di più perché sai magari all'inizio tendo a giustificare certe certe reazioni, certe risposte che vorrei sentire sentirmi arrivare e non arrivano. Però poi col tempo le situazioni si si sommano, e allora a arrivo a dire no. Ehm, qualcosa proprio non va, entro in crisi e spesso poi la relazione finisce per chiudersi. Quindi direi, mhmm, un periodo abbastanza lungo purtroppo.
Mh. Ma, a questo punto tu, mhmm, aspetti di essere lasciato, o riesci comunque a a capire che non puoi andare avanti, ehm, in questo modo e quindi riesci a lasciare la persona, a prendere le distanze?
Eh, è un processo un pochino lungo, <clears throat> perché, uhm, non è che, mhmm, pronti via, arriva l'illuminazione, no, anche perché poi si crea una si crea il il legame affettivo, ci sono comunque momenti magari positivi che si sono, mhmm, vissuti insieme e quindi arrivare a dire stop, uhm, non è così immediato. Magari si passa attraverso momenti di discussione, uhm, momenti di di sospensione della relazione, e poi però, inevitabilmente, mhmm, la relazione finisce. Quasi sempre sono stata poi io a chiudere la relazione.
Mh. Eh, m g Mh-mh.